そうですね。
なんか途方に暮れちゃいそうなんで。<giggles> ね、例えばそれこそ、ちょっとまずは、じゃあさっきとお茶とね、その、暗くしてちょっとなんかリラックスした音楽流してみよう。いや、全然頭の中でぐるぐるしてるな、とか、ま、なんか、 すごいやっぱストレス全然無くなってないな、と思ったら、じゃあ、瞑想しようとか、な、瞑想しててもやっぱあのこと考えちゃうな、とったら、じゃあ日記に書こうとかね。ね、日記に書いてなんかちょっとスッキリはしたけど、でもなんかまだスッキリしないな。じゃあ体的にスッキリしようっていうのジム行くとか、で、なんかね、そんな感じでね、こうなんかいっぱい持ってると、なんか「次はこの魔法でしょ」なんか「仕掛けるぞ」みたいな、なんかちょっとゲームじゃないですけど、なんかね、「今度はこれで攻撃だ！」みたいな感じで、なんかね、色んなね、こう、手段を持ってると、そのね、ストレスに対するこうね、あの、ねうんなんか立て直し方っていうのがやっぱりね、うん、色々あるっていうのは、なんか1つに頼らなくていいので、うん、なんかね、いいかなって個人的には思ってますね。
はい。確かに。 うん。 はい。 うんふん、なるほど。 はい。 ああ、うん。 うんうん。 はい。 いや、いいですね。 うんうん。 はい。 なるほど。 うん。 そうですね。 うん。 はい。いや、なんかうん。 そうですね。なんかそういう色んな引き出しがあったり、こう、魔法とかがこう、使えるっていうのを、ま、何かもう聞いてただけで、こっちもなんかこう、ほっとするっていうか、リラックスしてくるような感じがしましたね。
うん。 うん。うん。うん、ね、なんかね、ストレスってこうやっぱ目に見えないじゃないですか。うん、だからやっぱりこう、なんだろう、自分で自分をこうケアしてあげないとというか、自分でその、ストレスが溜まってるよっていうのを気づいてあげないと。やっぱりこう、目に見えてないので、なんかね、あざが増えたとか、ね、なんかどこかが痛いとかってなんか目に見えてね、そのストレスが出てきてくれれば、それはい一番いいに越したことはないんですけど、やっぱそういうものじゃないっていうのが、このストレスの難しいところなので、やっぱりまずは、その、自分自身をちゃんとこう見てあげる。
はい。 そうですね。 うん。 はい。 うん。 そうですね。 うん。 はい。